そうですね。あの、僕はペット飼ってないんですけど、やっぱりペット飼ってる人の話聞くと、ま、家族同然だとか、ええ、まあ、そういう方もすごく多いですし、ま、家族と一緒ですよね。ま、家族、ペット、まあ、その推し活だったり、まあ、あと、人じゃな対人じゃなくても、何かに熱中できるもの、スポーツでも勉強、学業でも何でもいいと思う、趣味でもいいと思うんですが、ま、何かそういうう、1つの支えになるものがあれば、あの、いいのかなと個人的には思いますけどね。はい。もちろん宗教も大事なので、はい。
うーん。 はい。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 はい。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 はい。 はあはあ。 うーん、はい。 <chuckles> ええ、ペットは確かに今、何て言うんでしょう、流行りですけど、とても猫を、あれですよねが注目されてますよね。
はい。 あ、そうなんですね。
あの、ま、猫派というのか、例えば TikTok の動画でもすごく猫がよく出てくるので、あのが好きな人が今、ま、増えてるっていうか、ま、以前より多くなってんのかなっていう感じがするんですがって言ったところでまた何かあれですね、字が赤くなって、これ、0んなるとあれなんですね、あの、自動的にぷつっと切れるんですね。
はい。 はいはい。あ、そうなんですね。 はいはい。 ああ。はい。 そう あ じゃあ今日は、はい、ありがとうありがとうございました。はい、はい。
と、あ、なんかなんか、そんなところであとごびょうになって、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。
はい。